まあ、すすごい仲良かったら、言う言うと思いますけど、ま、そのいわゆる会社での会社でのなんかこう、まあ、は同僚って関係だったら、ま、あんまり言わないですね。
うん。 うん。 まあ。
ん、女性だったら絶対言えません。はい。はいはい。
そうですね、距離感もかなりありますよね。あ、絶対言えないですよね、それは、はい、確かに。
絶対言えないです。
<laughs>
もしそうだとしても、まあ、あんまり女性でそういうこと感じたことって、ほとんどないですけど、万が一そうだったら、絶対あ、いらっしゃいませんね、ほとんど。ま、女性はね、あんま、そうことに気を使われない事方ってやっぱ少ないと思うので
うーん。 あんまりないんですよね、うん。 うん。
まあ、基本、男ですよね。はい。
<laughs> そうですよね。
はい。
確かに。そ
僕なんか、夏になると、あの、タオルハンカチとかさんまいとかよんまいとか持ってますもんね。
そうです。なんか日常生活の中で、ちょっともういはい。うん。 あ、そうなんですね。も、使い換えるうん。うん。
はい、そうしないとなんか、はい。なんか、うう汗が出たらすぐ拭き取るみたいなことをした方がきっといいのであろうとおも思ってですね。
うーん。 うん。 確かに。
結構、ちちゃんと持ってます。
うん、なんか外で、はん、外回りとかされる感じなんですか？
あ、いえ、基本的には、あの、中です。
うん、ああ、でも、4枚持たれてんすね。
はい。はい。あの、なんか、ま、通勤の間とか、あとお昼ご飯、ちょっと最近だと、外、取りに行って戻ってきても、汗、結構、かいてたりするじゃないですか。
多いはい。うーん。 うん。 ああ、確かにそれありますね。
はい、なんかそれもやっぱりまあ、相手としたら、うれ近くにいる人としたら嬉しくないだろうなと思って。
うーん。確かに確かに、うん、私とかだと結構、その、中にこもっちゃうことが多いので、オフィスの中に、そうなると、汗かくってゆうと、逆に、通勤の時だけっていうふうなので、うん、う、そう。
はい。 ええ。はい。 あ、はい。はい。

なるほど。それも、逆に難しいですね。<chuckles> へえ。
ていう風に聞きますね。で、なんかやっぱりその 逆に難しいですよね。だからなんか、いろえんな、あ
確かに確かに。はい。
いろんな事情もあるのかなって思いましたね。うん。
はい、そうですね。確かに。
私、海外に住んでたことがあるんですけど、なんか、電車とかだと、もしかしたら日本の方がちょっと臭いかもしれないです。
はい。 はい。 はい。 あ、そうなんですね。あ、なるほど。
日本の男性があんま まり、体臭気にしてないかもしれないです。ケアケアが少ない。うん。
はい。 はいはい。ああ、なるほど。実はそうなのかもしんないですね。なるほど。それは言われて気づきました。
実は、その、ほ他の人だと、ん、お風呂に入れないから気にするけどみたいなのもあるかもしれないす。うーん、すいません、今日ありがとうございましした。
ははい。 なるほど。 ありがとうございました。はい。